Ciao. Buon pomeriggio.
Ciao. Buon pomeriggio. Tutto bene?
Sì, tu? Tutto a posto? Bene, bene. Eh
Bene, bene. Dai un po' un po' stanchina. Poi il tempo lascia un po' desiderare, quindi
Eh, io sai che te lo stavo per chiedere, dopo un weekend così bello anche da te è venuto a piovere?
Sì. Eh, sta piovendo da tipo tutto il giorno. Prima diluviava forte, adesso si è calmato un pochino. Però ecco, un po' nuvoloso, uggioso, grigio, eh. Mh-mh.
Mh. Mh. Anche qua, mhmm, diciamo che è non è che ha piovuto tanto, però, rimane questo grigio costante, ma non tipo quelle nuvolette che coprono un po' il sole, cioè proprio è un grigio grigio tosto.
Sì. Mh-mh. Mh. Ah. Mh-mh. Ah, ho capito, ho capito. Eh, sì.
Che che odora che odora di pioggia ma non scende la pioggia. <chuckles>
Eh, eh ecco, ecco, infatti sono un po' perché sono un po' meteoropatica, quindi son demoralizzata. L'unica cosa che mi tira su è che oggi ho avuto u una guida, e da tutte le guide che ho iniziato a fare questa è stata l'unico in cui ho ricevuto dei complimenti espliciti, quindi
"Oggi ho iniziato a fare una guida" in che senso?
No, nel senso sto facendo le guide da un poco, o questa è stata la mia decima guida per prender la patente. Okay. Ah, sì, sì, sì. Dovevo specificare. No, no, scusa, dovevo specificare io. Sono arrivata alla decima per sentirmi dire un "bravissima". <chuckles> Eh, quindi non ci speravo più. Quindi dai, piano, piano. Magari ce la possiamo fare.
Ah la guida della macchina! Scusa no dico la guida, guida turistica, guida no n n gastronomica. <chuckles> Brava, brava. Tu alla fine, nel senso per dire, io quando feci la patente
Mh-mh.
Ehm, uhm, già un po' non è che guidavo, però già da quando avevo 16 anni, o in campagna da mio nonno col trattore o comunque mio padre ogni tanto mi dava il volante.
Sì. Ah. Okay. Sì.
Ehm, già avevo un po' nasato, poi avevo il motorino e quindi un po' a stare in strada, c'avevo l'abitudine, è stato un po' più velo
Okay, sì. Ah, okay, eri già un pro. Sì, sì. Mh-mh.
Cioè, mhmm, questo per dirti, n nessuno ha le stesse esperienze, quindi se ci metti 10 guide ce ne metti 8, ce ne metti 12, l'importante è che ci arrivi alla fine. Quindi.
Mh-mh. Eh, no, no, certo. Mh-mh. Eh sì, no, no, esatto, l'importante è arrivarci, assolutamente. Solo che dato che ero un po' demoralizzata all'inizio perché mi sembrava di non ingranare o oggi, ecco, è stato gratificante. Esatto. Esatto. Bene.
Mh-mh, mh-mh. Eh ho già ingranato letteralmente. Brava, brava, brava. <chuckles> Quando hai la macchina, cosa qual è la prima cosa che fai?
Quando ho ma la prima cosa che faccio? Ma sai che non ci ho ancora pensato effettivamente, eh vediamo dai, però sicuramente un giro da sola, do don non penso che ecco, il primo giro sarà con qualcuno. Perché c'ho l'ama l'amica che ha preso la patente, il giorno stesso in cui ha preso la patente ha preso tipo 3 persone su. Ecco, io non lo faccio, ecco.
Ah. Eh la prima cosa che ho fatto era Quello sicuro. <giggles> Ma no, ma prendile, prendile. Ti dico, io quando presi la patente la prima vol cioè la prima volta, l'unica volta. No, no, la prima volta si può dire, perché comunque fac avendo fatto il motorino, ho preso la patente in un certo senso 2 vol
Sì. Okay, <chuckles> la prima volta bom, okay, sì. Ah, okay. No. Okay, vabbè, però s detto così sembravi un saggio di 100 anni che si sta vivendo la vita una seconda volta. <laughs>
<laughs> No, no. Allora quando presi la patente io avevo già la macchina. Cioè, mi ero già comprato la macchina perché ho avuto questo lampo di genio, avo visto sta mazda su subito.it mi son preso l'auto us usata avevo risparmiato, poi m'han bocciato alla alla teoria, e quindi la macchina è rimasta lì, in garage per u esatt
Mh-mh. Okay? Sì? Mh-mh. Mh-mh, no. Sì, eh è rimasta lì che ti guardava. Sì, sì. <chuckles>
Nonostante l'avessi presa e avessi già l'assicurazione attiva, un mio amico che non aveva la macchina, ma la patente, abbiam ehm, ha preso la mia macchina e siamo andati
Mh-mh. Mh.
A fare un giro in un in un po Infatti ho ho 'sto ricordo che la il primo giro della mia macchina non l'ho nemmeno guidata io. <chuckles>
Ah, okay. Sì. <laughs> No, vabbè, assur Okay, okay. Vabbè, dai, però a vederla lì ti avrà un po' invogliato anche a sbrigarsi a prenderla perché dai, dicevi ecco vedi. Eh, io sto guardando anch'io su Subito che dovevo prendere qualcosa di usato perché tanto quella di mio padre non posso guidarla perché è troppo grande.
No Però sì, da quando ce l'ho avuta Sì. Solutamen Ma parti parti con una macchina sdosto proprio tranto tanto la sbucci ovunque, quello è sicuro.
Eh, sì, no, ma assolutamente. Sì, sì, ma anche piccolina perché i parcheggi ecco quindi assolutamen
Uhm, sì, guarda, io feci la patente nel duemiladicioassette? Presi una macchina del 2003, quindi per farti capire.
Mh-mh. Ah, okay. Sì, sì, sì, sì. No, ma guarda, va benissimo. Int intenzione qualcosa che si muove ecco, che va avanti, poi non mi interessa.
Mh-mh. Mh. Però ti dico, appena presa, bellissimo, caricato tutti i miei amici, si andava a fare un giro. Infatti mi mancano un po' quei tempi dove si fanno i giri in macchina con gli amici, perché adesso, tra lavoro c'è un po' meno voglia, si fanno un po' cose diverse.
Mh-mh. Sì. Ah, dai. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Certo.
Però bei ricordi de del mio primo periodo da con la da patentato, diciamo.
Mh, okay, okay. <giggles> E che tra l'altro questo mi mi mi fa pensare a quanto effettivamente amo i giri in macchina con gli amici. Ovviamente me ne godo un po' di più, dato che in questo momento non sono io a guidare, ecco. Non so se <giggles>
A proposito di amici <chuckles> Guarda, preparati perché la leggenda che appena presa la patente hai una gran voglia di guidare, 2 anni dopo non ce l'hai più, è vera. Se non sono 2 sono 3, se non sono 3 son 4, ma non puoi la voglia di guidare sparisce.
Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> Davvero? Ecco, ma non stento a crederci effettivamente. Mh.
Eh, allora dipende. A volte anche a me piace prendere e farmi una guidatina, però
Sì, sì.
Vabbè, proposito di amici
Mh. Okay. Mh-mh.
va bene che all'inizio vuoi farti giri da sola. Qual è qual è il primo posto in cui porteresti i tuoi amici
Eh, certo. Mah, allora guarda c'è un posto qua vicino, in provincia di Brescia ecco, sono io, c'è questo, ehm, prati fai una sorta di collina conosciuta un po' come luogo dei picnic. Adesso noi facciamo sempre picnic, ehm, tranquilli qua vicino nei parchi, però ecco le stradine per arrivarci sono tipo sai quelle strade un po' in mezzo al nulla dove devi farti il sentiero, ecco
pena preso la pate Okay. Sì, sì, sì, sì. Comunq comunque asfaltate.
Ecco, esatto. Sì, sì, ecco quindi pensavo di fare, ehm, una s così, tanto poi sono 20 minuti credo, eh, quindi non stiamo parlando di, chissà che grande viaggione, poi ecco andare a mangiarci qualcosa tempo bel tempo permettendo, ehm sì, mh-mh.
Okay. Allora. Ci sta, ci sta. D'altronde appena appena presa la patente, ehm
Mh-mh.
cioè i i il primo giro, il la prima uscita in gruppo che si fa con gli amici la devi far te la macchina, devi
Eh, sì.
devi consolidare questo questo evento in un certo senso. <chuckles>
<giggles> È vero, no, no, assolutamente. Mh.
Vabbè, indipendentemente dal picnic, di solito cosa fai
Eh, i di solito con i miei amici poi vabbè, ovviamente dipende anche dal tempo, eh. Adesso, ora che piove, non è che si possa fare molto. Però i miei amici siamo grandi amanti dei giochi da tavola, ecco. Ma grandi.
weekend con gli amici? Mh. Fantastico. Guarda che b che cosa s che suono, che bella musica sentono le mie ore
<laughs> Sì. <chuckles>
Sono fan anch'io dei giochi da tavola. Mh.
Ah ecco. Bene, allora andiamo d'accordo, sì no, no ve noi veramente siamo molto perché il periodo festaioli ormai è passato esatto, è finito. L'abbiamo avuto, ci siamo divertiti, non lo rinneghiamo assolutamente, però ecco esatto. <chuckles> Ma vero, capito? Esatto, nemmeno io mi pento. Vorrei averne fatte di più, assolutamente, ecco. Però adesso siamo un po' più per le cose tranquille, ti dico quindi giochi da tavolo, poi, ehm, adesso che sta venendo l'ist l'estate sicuramente ci piace, ecco, ci sono quei quegli amici che magari non hanno hanno la casa con il giardino e quindi molto spesso invitano per una bella grigliata, ecco, che si fa volentieri. Questo è un bel modo di passare il tempo, guardare qualcosina insieme. Mh-mh.
È finito. Basta, bas Zero, zero, anzi, non mi pento di nulla, anzi, vorrei averne fatte di più, ma riconosco che ormai quei tempi Bas Sì. Eh. Mh. Ah, guarda, io vedo sempre le altre persone che conosco che hannno hanno tu tutti quan tutti, eh, tutti hanno amici con casa al mare, casa in montagna, la barca e quello e quell'altro. Io e i miei amici non abbiam niente. <chuckles> Cioè cioè cioè io ho un giardino che però nel senso è piccolino.
Sì. <laughs> Sì. Mh-mh. Sì. <laughs> No, io ne ho ne ne ho un paio che hanno la casa al lago effettivamente e tornano comode. Sì, sì, molto, molto. Ecco. Ce n'è uno che ce l'ha a Sirmione fai, ecco, quindi bel posto. Sì, sì, ecco. E poi Manerba tipo.
Anche al lago. Bello! Mh. Bella. Ci son stato. Ci son stato l'ho vista. Oltretutto ho alloggiato dentro le mura, mhmm, fantastico.
Mh-mh. Sì, no, Sirmione è molto bello, ci son stato un paio di volte, ecco, che non è troppo lontano da qua, tipo 1 oretta, quindi sì.
Mh. Ci sta. Ma scusami una domanda. Un attimo, eh. De f apro una mini parentesi. Hai detto che la tua il tuo periodo della festaiola discoteca è finito
Mh-mh. Sì. Eh, sì. Mh-mh.
Giusto, quindi qua quanto hai aspettato per prendere la patente?
Eh bella domanda. "No! Fai schifo, fai schifo!" <laughs> Dai!
Eh! <chuckles> Te speravi che io non me ne accorgessi. <laughs> Tu pensavi che io non me ne accorgessi di questo fattore, eh? Eh. Senti, o e o o è lo stesso discorso delle guide, ci metti il tempo che ti pare.
Eh, ho aspettato 3 anni, ho aspettato 3 anni, sì, sì. Eh. Mh-mh. <chuckles> No, ma mi hai sgamato proprio in pieno, pensavo di scamparmela. <chuckles>
È ovvio che <laughs> No ma vabbè dai. Ovviamente sto scherzando. Per dire
Ah. No, no, ma lo so, ma figurati, eh, assolutamente.
Guarda, t te lo dico i in via generale, ovviamente non prenderlo come, mhmm, tra virgolette, un "insulto", ehm, non capisco chi non fa la patente subito, perché
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh.
sembra quasi che non vogliano la loro indipendenza. Ma non lo dico mai perché: 1, non so le possibilità di quella persona quali siano, magari semplicemente non può per tempo, denaro, ehm, possibilità, bla, bla, bla, tutto quello che vuoi prendere una macchina
Mh-mh. Sì. Eh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì.
L'importante è che
Mh-mh.
c cerchi di essere il più indipendente possibile pe perché ho ho amici che ho ho amici ho un'amica che non ha la paten
Eh no certo. Assolutamente, mh-mh. Sì. Mh-mh.
e, è a s cioè è palesemente a scrocco ogni santa volta, cioè.
<chuckles> Aiuto. Mamma mia, eh guarda a me mette in realtà molto imbarazzo chiedere i passaggi, conta che, uhm, penso di essermela vissuta bene, anche perché comunque io abito in città a livello di mezzi, giro in bicicletta la maggior parte delle volte, quindi ecco
Mh-mh. No allora allo ci sta. No ma non non non è che bisogna sentirsi un po', tipo, in debito o cose così, perché comunque se son se son tuoi amici, son tuoi amici. Dipende un po' anche dal livello di riconoscenza che uno può dare, cioè
Mh-mh. No, no cer Mh-mh. Sì, sì, ma anche per comodità semplicemente, ecco, s sì.
Anche per comit tipo un in un altro caso un altro amico che non non ha la patente, uhm, quando si usciva diceva: "Mi organizzo col treno poi, al massimo, se la sera non ci son treni vi chiedo un passaggio a casa." Però per dire già è il gesto di dire, uhm: "Mi organizzo col treno, mi organizzo coi mezzi." Poi si è sempre andato a prendere tutti, non si lascia mai indietro nessuno.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh.
Però sono, diciamo 2 atteggiamenti differenti. Sono delle persone.
No, certo. Non pensare che ti sia tutto dovuto, ma assolutamente ecco. Quando posso organizzo, chiaramente. Ecco, poi ti dirò per motivazione personale in realtà 1 inizialmente un po' come scusa ho detto: "Vabbè, appena mi maturo vado all'estero. Sono qua solo i 3 mesi dell'estate. Ci penso dopo." <chuckles> Questa era la prima giustificazione. La seconda mh-mh, sì, sì.
Esa esa brava. Okay. Es no, no, ma ti dico ma ci sta. Ma infatti ti ti ripeto, cioè no io non dico nulla perché non so mai se una persona non può eh.
No, no, certo, chiaramente. Ecco, sì, sì, ecco. Poi vabbè, anche questioni di disponibilità economiche in quel periodo mi mio padre aveva altre spese, tipo adesso lavoro, quindi mi sto pagando tutto io e preferisco. Me lo son fossi fatta 3 anni fa, ecco. Eh sì, no, devo dire che è una bella soddisfazione pagarmi <chuckles> di tutto, ecco. Non che mio padre non me l'avrebbe pagato, ma so che sarebbe stato un po' un po' con fatica, quindi preferivo ecco, sì.
Okay, okay. Che è anche una bella soddisfazione. Sarò sincero. Eh. Mh, mh, mh. Ma ti dico guarda, ehm, la patente mi hanno aiutato i miei genitori, ma la macchina ho provato in tutti i modi a mettere da parte, poi un piccolo aiutino c'è stato però mi sono sforzato al massimo per dare la maggior parte dei dei soldi. Perché proprio mi lo lo volevo io, quindi
Mh-mh. Okay. Sì, mh-mh. Certo.
Mh. Vabbè, to torniamo un attimo a a ai giochi da tavolo, amicizie, che mi piace di più come argomento, scusa, ho deviato un po'. <chuckles>
Sì, sì, ecco. <chuckles> O okay, esatto. <laughs> Sì, vai vai.
Ehm, dico anch'io sono molto da giochi da tavolo, però periodo invernale, cioè d'estate
Mh-mh. .Sì.
o forse in settimana faccio un faccio un po' più fatica magari a dire stiamo in casa a fare giochi da tavolo, poi è ovvio che ci sono 39 gradi all'ombra di notte. Eh. Okay.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì, no, no, certo, ecco, assolutamente. Anch'io periodo invernale, però anche tipo cioè in estate o primavera, ehm, per tipo oggi che piove tantissimo eh. Se fosse un sabato sera in cui diluvia io e i miei amici faremmo tranquillamente un gioco da tavola, per dirti.
Mh. Mh. Poi guarda, ti dico, vicino a casa mia, che infatti è un posto in cui andiamo spesso, vicino a casa mia, cioè mezz'ora però vabbè, ehm, c'è questo bar che si chiama Gambit, sì
Mh. Mh. Mh-mh.
che è un ludo pub, si chiama se non sbaglio il termine, che è un è un bar, cioè non è un pub, è un è un bar e anche se c'è sc anche si chi anche se si chiama ludo pub è un un bar dove tu giochi e hai tu giochi. Cioè loro hanno una mega scaffalatura su una parete con tutti i giochi da tavolo ordinati dalla A alla Z.
Ah! Sì. O okay. Sì. Mh-mh. Sì. Dai! Mh-mh.
Tu, ehm, prendi un gioco, lasci un documento ovviamente, prendi ti prendi da bere, ehm, fai quello che vuoi, giochi, stai lì, stai seduto.
Okay. Mh-mh. Sì. Bellissimo.
Ed è fantastico perché d'inverno, quando magari vuoi provare un gioco nuovo
Mh-mh.
Perché ormai costano un un occhio della testa. <chuckles> E vai lì, ti spari e ti metti ti metti a giocare, ma anche perché magari conosci dei giochi nuovi che non hai mai fatto, che sono davvero belli.
Eh no, infatti c'è anche quello eh, da tenere in considerazione. Mh-mh. Sì. Mh-mh, no, no, bella questa cosa del ludo p mhmm, Ludo Pub, hai detto ecco, sì. Guarda noi qua abbiamo un barettino in centro, che non è cioè non è proprio ideato in questo modo, semplicemente si vede che il proprietario in un angolino ha messo, ecco, alcuni giochi da tavolo, ehm, un po' un pe un po' eh, esatto, vecchiotti oppure Trivia, ecco, Trivia, che però è tipo eh sì, una delle edizioni più vecchie che ci siano, quindi molto spesso cioè non nessuno di noi sa niente, ecco; però sì, sì, non non sapevo di questo format.
Mh. Mh, sì. Sì, sì, le carte da briscola. <laughs> Sì. Vabbè, i classici ci sta. Allora ti dico non lo sapevi perché credo che sia non non voglio dire cavolate, non è di sicuro il primo in Italia, ma è di sicuro il primo ne nella mia zona o a bolo o a mhmm, o nel posto là
Mh-mh. Sì. Ah. Okay.
ehm, però dovrebbero aprirne un po' di più, almeno un paio per città, perché è sempre pie è sempre pieno. No, ma più che altro è s d'in d'inverno, ovviamente. È sempre pieno. Cioè, devi prenotare dei giorni prima se vuoi andarci perché
Mh. Ah, no, infatti dovrebbero. Perché ci andrei molto volentieri. Mh. Mh-mh. <chuckles> Ci credo, una meta ambita, eh.
Mh. Poi ti dico fanno anche bene da bere, quindi è proprio piacevole andarci sotto tutti gli aspetti, esatto.
Sì. Ah, ecco, dai. Capito? Eh, 2 in 1. Sicuramente se fosse qua io e i miei amici saremmo lì quasi tutti i giorni, ecco, però niente. Non qua
Mh. Eh, ehm, poi ti dico c'è gente che va lì solo solo per farsi una bevuta e io lì ti dico: "Ma perché devi occupare un tavolo per qual"
Mh-mh. <chuckles> Eh no, ma infatti, scusa.
"per qualcuno che magari vuole giocare." Però loro ovviamente dicono: "Io non è che posso non fare entrar le persone perché non giocano." Cioè eh, l'o l'obbligo se vuoi se vuoi sederti l'obbligo è bere, non è giocare, quindi <laughs>
Mh-mh. <chuckles> Sì, no, vabbè okay, son quelle cose che pensi, ma non è che vai a dire: "Oh!" No, certo, certo. <chuckles> Vabbè, mh-mh.
Vabbè, però ci sta. No, è molto bello. Guarda se ce n'è uno nella tua zona, magari provi.
Eh no, dai, adesso cerco perché magari può essere anche che s sia io a non esserne a conoscenza. Eh, appunto. Dai, bene, bene, allora sicuramente una ricerchina la faccio che magari mi svolti la vita, dai. <chuckles>
Non lo eh, che non lo conosci, e ma ma che è esatto. Mh. Poi mi fai sape Boh al almeno almeno i mercoledì sera dai, almeno quelli te li svolto.
Eh, ecco. <laughs> Va bene, dai. Grazie per questo piacevole conversazione. Ci sentiamo. Ciao, ciao, buona giornata.
Dai, vado. Grazie anche a te. Ciao. Alla prossima.